بُص، هاقول لك على حاجة يعني أنا مثلًا أجازة خمي آآ جم آآ سبت وحَد. يوم السبت ده علشان قبل الsupermarket ما تقفل وكده أنا بانزل أعمل shopping من أول اليوم وأجيب طلبات اليوم كُ ال الأسبوع كُلّها و وأَقفّل كُلّ طلباتي وأرجع أقف طول النهار في المطبخ، آآ طبعًا باعمل وجبات الأسبوع كُلّها عشان الشغل ا في فراخ عايزة تتّبل، في لحمة، مش عارفة إيه، صني كام صنية كده في الفرن، صنية كفتة، صنية مكرونة بشاميل، أروح حاطّاهم في الفريزر.
آه. تمام.
فبيروح اليوم بصراحة كُلّه في المطبخ. يعني أقصى حاجة باعملها في اليوم ده، إن أنا باشرب كمية عصاير كتير، يعني تلاقيني دايمًا في لتر عصير كده اتفتح، وت كُلّ شوية أحط شوية وأنا شغّالة في المطبخ.
أها، حلو. بالضبط. إمم.
باجي بقى على بالليل، بعد ما أكون خلّصت كُلّ ال الترتيبات بتاعة الأكل في ال ت فريزر وضبّطت كُلّ حاجة، أعمل بقى إيه، عشوة حلوة، أكون متبّلة مثلًا آآ Steak مثلًا على جنب فاروح جاية شاوياه، أ أعمل شويّة مثلًا مكرونة بالRed Sauce كده آآ جنبه، و وأبدأ أتعشّى، فآكل أكل غبي قبل ما أنام، يعني بصراحة أنا باعمل في نَفْسي كده.
أها. إمم. صحيح، آه يعمل مشكلة آه Steak وكده قبل النوم، ده وجبة دسمة جدًا فعلًا والمكرونة كمان. آه.
ومكرونة حضرتك، وأنا باحب أزود أوي الصلصة ال الصلصة الحمراء بتاعة المكرونة دي بازودها أوي كده، تحس إن المكرونة غرقانة في الصلصة، فلأ يعني لازم أقوم في نُص الليل في حموضة وآخد فوار.
أها. آمم أنتِ شكلِك على الموضوع ده بقى لِك فترة برضه وهكذا. بس أنتِ مثلًا صحيًا بقى هل بدأتِ تحسي مثلًا يعني بزيادة في الوزن، والّا الفكرة كُلّها حسيتِ بس بالندم وإن أنتِ بقيتِ بتحسي بتُخمة في اليوم اللي بعد الأجازة ده على طول، والّا فعلًا الفرق بقى واضح عَندِك دلوقتي بقيتِ حاسة إن في لأ في زيادة، في أي وضع صحي بقيتِ في نتيجة العادة دي؟